Um. Para sa akin ang kwentong bayan ang, yun. Ang suma anong tawag dun, sumasalamin siya sa kasaysayan ng mga kuwento ng mga, um, sa bayan natin. And, um, nakakatulong siya kasi para siyang guide, sa atin na, um, yun nga parang hanggang ngayon nga, eh, ah, may mga parang sinusunod pa tayo na dun, ah, sa nung una pa lang sa panahon pa lang ng mga ninuno natin. Hanggang ngayon, ah, may mga sinusunod pa din tayong mga tradisyon. Gaya ng, um, yung pag, sa, ah, sa kasal na dapat, um, sabay kayong pumasok sa bahay, dapat may mga ganun, ganun. May mga ganun na mga tradisyon. So, oo para siyang guide na satin, parehas ng sinabi mo ma'am na bawal magwalis ng gabi, <sniffs> bawal mag-nail cutter ng gabi.
Oo. Mm. Hmm. Pamahiin. Mm.